Ừm, ừm, rồi bạn cứ bình tĩnh nha, chuyện gì thì cũng sẽ giải quyết được thôi nè. Vậy bạn cho mình hỏi nha, lần gần đây nhất á thì hổng biết là bạn nhận cái lời phê bình từ sếp hay từ đồng nghiệp á thì khách quan mà nói nha, cái sự việc đó nó như thế nào vậy? Bạn có thể kể cho mình nghe thêm một chút được hông?
Ừm, ví dụ nha, trong buổi họp vậy đó, cái bắt đầu người này người kia nói ý kiến ý cò góp ý, nói cái tiếng, gọi là, góp ý, à, cho nghe cho nó h hoa mỹ hay ho vậy thôi, chứ thiệt ra là phê bình, à. Cái, ờ, sếp nói, ờ, cái dự án vừa rồi đó là mình làm á còn thiếu sót, ưm, một vài điểm, à, đáng lý là phải, à, thêm vài cái điểm, thêm vài trang giấy nữa, với lại thêm vài cái điểm nhấn mạnh nữa thì mới đủ thuyết phục đối tác, à, thấy có vẻ là hơi sơ sài. Cái, bắt đầu sếp mà vừa mở lời xong cái rắc bắt đầu mấy người kia nhào vô, ờ, mổ bò á, kiểu, bằng được thế ờ, được thế thừa thắng xông lên đó mà. Cái, bắt đầu người này ý kiến một cái người kia ý cò cái "Ờ, mình thấy vầy nè, mà á hả, ờ, thiếu cái chỗ này rồi á chưa chọn chỗ kia, nhưng mà mình sợ mình nói ra rồi nó mích lòng nên mình hổng nói, giờ sẵn dịp sếp nói mình mới nói luôn", đó, đại khái vậy nha. Cái, mình thấy cứ mượn gió bẻ măng kiểu đó đó mình tức lắm, mình rất là giận, ừm, thà cái gì đó, ừm, thì, ờ, kêu ra nói nhỏ trước đi nè, lúc đó bạn thấy tôi hổng được sao bạn hổng nói, đợi tới hồi sếp nói cái bắt đầu nhào vô <chuckles> bạn đánh hội đồng, đó, cho nên mình quạu liền.
À, vậy ha! Ừm. À, vậy đó hả? Ừm. Ra là vậy. Ừm. Ừm, công nhận nha. Hiểu, hiểu nè.